Hum, entendi, você acha que, tipo, foi um exercício de paciência pra você?
Então, foi foi hum. Foi, foi um exercício muito bom de paciência. Aprendi demais tendo tendo um irmão autista. E é é <laughs>
<laughs> Hum, ai, olha só que lindo. Porque não é fácil, nem todo mundo se coloca nessa posição de aprender igual você pelo menos, assim, não tem pra onde correr, né. Não vai também tadinho, eh, descontar no garoto também, ele realmente vive o próprio consciente. E você se coloca nessa posição ainda de aprender, mesmo estando sobrecarregado olha, é admirável mesmo, porque é ensina é o exercício da paciência, lidar com criança e crianças especiais também exigem o dobro, imagina. Mas assim
Uhum. Sim. <chuckles> É, sim. <laughs> Uhum. Sim. <chuckles> <laughs> Aham. Nossa, sim, com certeza. Hum.
no momento dele ali, no caso, você já teve uma sobrecarga mental por cuidar dele por algum momento, ali, e que você identificou assim: "Nossa, se eu fizer isso uma estratégia mesmo, eu acho que eu consigo passar melhor por isso", sabe, como que você lidou? Você pode me contar alguma situação específica, às vezes, né, que acontece na rotina mesmo com ele?
Hum. Uhum.